Oo, kasi minsanan lang yun eh, kapag may mga okasyon, handaan, 'di ba? Nakakalungkot
'Di ba? Oo, pami 'kumbaga paminsan-minsan lang din naman, 'di ba?
oo nakakalungkot naman kung hindi ka makakasama, 'di ba? Tas malalaman mo, ang sasarap ng kinain nila ganyan, tas wala ka, tas masaya yung mga aktibidad na ginawa nila, tas di mo naranasan, 'di ba? Nakakalungkot kaya, mahalaga na oo Oo. Totoo parang ganun nga. Kaya ayun, ako rin ganun, kunwari kapag may handaan, ganyan o kaya bakasyon, sinisikap ko rin na sumama kasi ayoko namang malungkot at maiwan sa bahay eh, ganun, 'di ba?
Tama, tama. Tama. Parang na parang nale-left behind ka, 'di ba? Mhm. Mm. Tama, tama. Oo. Oo, tama, tama kumbaga kasi ano, ah, kailangan talaga ng balance, 'di ba?
Tama, balanse talaga.
Oo, kapag napapansin ko na ano, kapag masyadong, pinipili ko ang kasiyahan at iniiwasan ang responsibilidad eh, may mga consequences ito, 'di ba?
Tama, totoo yan. Kaya nga, eh.
Kumbaga pwedeng makapag-dulot ng stress sa ibang aspeto ng buhay ko, 'di ba? O kaya magkaroon ng mga hindi natapos na bagay na kailangan ko pang harapin.
Kaya nga. Tama ka diyan kasi
'Di ba? Eh, hindi naman pwede na parati kang ano, ah, masaya, ah, nagsisiyahan diyan, 'di ba?
Oo. Paano kapag yun, kinalimutan na natin yung mga responsibilidad, 'di ba? Kung di ka na rin masyadong nagtatrabaho, paano na yung mga bayarin, yung mga pangangailangan natin sa sarili natin, 'di ba? Paano natin yun mabibili kung hinayaan nalang natin yung responsibilidad natin? Pero et
Tama, tama. Tama, tama. Tama, tama. 'Tsaka hindi naman hindi naman yan nagpapahinga si Judith.
Oo, totoo tama ka diyan. Kaya oo naku, mahigpit yan. <laughs>
'Di ba? Kilala mo ba si Judith? <laughs>
Hindi talaga siya nag-papahinga. Ayan, baliktarin naman natin, ano kaya yung posibleng epekto naman kapag masyadong inuuna yung responsibilidad at nakakalimutan na yung kasiyahan?
Oo. Tama, ama.